Sí, fíjate que sí, fue muy difícil, porque, así como tú lo comentas, la verdad es que, pues, uno viene acostumbrado, pues a esta cultura latina. Yo nunca había salido de mi país, ¿no? Entonces, pues, para mí, lo que yo vivía en mi casa, pues, era lo que yo pensaba, que iba a ser en el mundo, ¿no? Entonces, yo de pronto sentía, como que te hablaban como muy rudo, muy muy directo, muy cortante, muy seco, eh, pues, que como que nadie ve por ti, como como en, por ejemplo, en México, ¿no? Que siempre, buscas ayudar. Si llega alguien extranjero, pues, buscas hacerlo sentir como en casa, lo invitas a cenar, lo llevas a conocer. Sí, sí, sí, o sea, le das todo, ¿no? Le dedicas tu tiempo, le presentas a tu familia, a tus amigos, y de pronto, pues, yo me encuentro, con que allá, pues yo estaba sola, ¿no? De pronto así el fin de semana y yo: "Okey, ¿y ahora, qué hago?" <chuckles> ¿No? Entonces sí, fue como un choque muy fuerte. Afortunadamente, había muchos más alumnos de de intercambio, que eran, eh, personas que venían, eh, también de México, luego otros venían de Argentina, de Uruguay, eh, de España, de Italia. Entonces, como que
Ujú, okey. <chuckles> Oh, sí. Ujú. Claro. <laughs> Pura cultura latina. <laughs> Ujú. <laughs> Qué fortuna. Uy, una gran convivencia de culturas.
Sí, sí, sí, y la verdad, es que hicimos como un un grupo bonito, porque, pues, es todos estábamos en la misma situación. Entonces, este, pues, entre todos nos apoyábamos, ¿no? De que: "Oye, pues, fíjate que a mí me pasó esto, y no supe qué contestarle. Ah, no te preocupes, es que tal cosa". O sea, como un poquito hablando de esta jerga, ¿no? Que de pronto, era como de: "Es que eso, a mí no me lo enseñaron en la escuela". <chuckles> Entonces, de hecho, nos decían: "Es que ustedes hablan como libro de texto", decían: "aquí nadie habla así". ¿No? Porque, pues, tú eras así como super correcta, como a ti te lo habían enseñado, ¿no? Las estructuras gramaticales, el <chuckles> vocabulario, y y nos decían: "Oye, pues no, la verdad, es que así no hablamos nosotros, y menos como jóvenes, ¿no?" Entonces, pero bueno, poco a poco lo fuimos aprendiendo, no creas.
<laughs> Sí. <laughs> <gasps> Ujú. Claro. <chuckles> Mm, claro. <laughs>

Oye, me encantaría que me contaras, sobre un viaje, que te hizo ver la vida distinto, te cambió el panorama.
Sí, claro que sí. Pues, fíjate que este viaje tiene que ver, con un programa de intercambio, que yo hice, bueno, hace ya varios <giggles> años cuando estaba en la universidad, y que era, pues, como parte de de este programa educativo, eh, como parte de de los requisitos, para yo poderme graduar, era que cursara un semestre en el extranjero, en donde yo quisiera, pero, en el extranjero. Entonces, sí, la verdad es que, a mí eso, como que fue de las cosas, que más me llamó la atención a la hora de es de escoger mi <giggles> carrera y, eh, pues bueno, desde que desde que empecé la universidad, empecé como esta búsqueda, de dónde era el mejor país, cuál era la mejor opción, y tal, y y la verdad es que, bueno, se llega el día, en el que yo tengo que irme ya de intercambio y, pues, bueno, ese viaje, la verdad es que me cambió, o sea, yo yo siempre les digo a mis papás, que que les agradezco, el haberme dado la oportunidad, de mandarme ese viaje, porque, pues, bueno, obviamente, implicó muchos sacrificios económicos, eh, sacrificios emocionales, ¿no? El tema de de que, yo estaba lejos de <giggles> ellos, y era mi primer viaje sola. Entonces, imagínate que que, pues, para mí Sí, ¿no?, o sea, para mí era, eh, pues, la diferencia del cielo a la tierra.
¡Ah, que padre! <chuckles> Ujú. Qué padrísimo. <chuckles> ¿Que, estudiaste? Ujú. Por supuesto, lo puedo imaginar. Uy, sí. <chuckles> Uy, qué reto.